Erzähl doch mal, wie Social Media jetzt genau dein Entertainment einfach verändert hat.
Hm. Komplett würde ich mal sagen. Also, ich ich stamme aus einer Zeit also, ich bin geboren worden, noch weit bevor es so etwas überhaupt gab wie Social Media, ne? Also es gab ähm, das Internet kam gerade mal auf, ähm, als ich so boah, wie alt war ich?
Okay. Mhm.
14? Ich glaube, als ich 14 war, kam ungefähr so so, ähm, das Internet auf. Da gab's ja überhaupt kein Social Media, ne? Gab's 0. 0. T das war das Internet, du hast halt mal 'ne Seite angesurft, aber auch nur, weil dir jemand irgendwie 'n Namen von 'ner Seite gesagt hat oder so, und dann haben wir damals Musikdateien ausm Netz geladen und das werde ich nie vergessen. Ähm, das hat ungefähr 12 Minuten pro Lied gedauert. Das heißt, 3 Lieder aufgrund der Tatsache, dass die Leitungen immer langsamer wurden, haben hat ungefähr 'ne Stunde gedauert. Ne, das ist so meine Interneterfahrung. Damit bin ich groß geworden.
Mhm. Okay. Oh Gott, okay.
Und als Social Media aufkam, änderte sich ja alles. Ähm, also die meisten denken ja, Social Media hat mit mit Facebook angefangen. Ähm, davor gab's MySpace, davor gab's Dinge wie StudiVZ, davor gab's Foren, ne, davor gab's schon Reddit und solche Geschichten. Und als wir angefangen haben, das zu nutzen, da sind wir ja wir waren ja wie w wie von 'ner Tarantel gestochen. Das war ja perfekt. Ja, jeder, jeder hat ja sein Mittagessen gepostet, egal wie schlecht. Also da hier so porn food Bilder, wo das alles schön kredenzt war, das gab's nicht. Da waren die Königsberger Klopse, ne, neben 4 Kartoffeln mit 'n bisschen, äh, ähm, äh, hier Grünzeug drauf. Das war dann das perfekte Mittagessen, und jeder hat das gefeiert. Und dann hat der gleiche Mensch, der so was gepostet hat hat abends 'n Bild davon gepostet, wie er's hinten wieder ausgeschieden hat. Also das war Social Media für uns am Anfang.
Mhm. Mhm. <giggles> Ja, ist ja richtig, äh, ja, spannend auf jeden Fall, das von dir zu hören. Wie hat sich denn eigentlich dann okay, sagen wir jetzt mal Social Media, wie hat sich denn dann Social Media eigentlich etabliert? Wie also wie hat das angefangen? Weil du sagst, der Internet selber hat mit 14 angefangen? Also wie kam es dann dazu, dass ihr auf einmal, ja, zu Hause da am Computer saßt und dann bei, s denk ich mal, es gab keine Handys damals? Ich weiß es nicht, ich bin nicht ich komme nicht aus der Generation. Okay. Ähm. Also ja, wie hat sich das dann einfach bei euch etabliert? Wo wo habt ihr denn gehört, dass es so was für StudiVZ überhaupt gibt?
<laughs> Nein, gab's nicht. Gab's nicht. Aufm Schulhof. Tatsächlich aufm Schulhof. Diese Informationen wurden alle aufm Schulhof geteilt, ne? Es gab ja auch die solche Suchmaschinen, wie Google gab's ja nicht. Es gab ja nichts, sowohl irgendwie 'ne Maske, wo du eingetragen hast: „Ah, ich möchte jetzt dies, das jenes“ und dann kam 'ne schöne Seite. Das war so nicht, ne, sondern, äh, äh, solche Seiten musstest du von irgendjemandem genannt bekommen und am besten noch in der richtigen Schreibweise, weil wenn du sie falsch geschrieben hast, gab's ja keine Autokorrektur oder irgendwas, ähm, wie es ja heute über Google passiert. Wenn du heute 'ne Webseite falsch eingibst, ja, dann kriegst du über Google das richtige Suchergebnis und dann zack, bist du doch auf der richtigen Seite. Das gab es nicht. Hast du die Seite falsch eingegeben, bist du einfach nirgendwo angekommen. Das war luftleerer Raum.
Ah, okay. Ja. Oh, okay. Ja.
So, das heißt, die 1., ähm, ja StudiVZ Geschichten und OpenVZ gab's ja auch noch für die Nichtstudenten. Ähm, de das war wirklich aufm Schulhof, da wurde das geteilt und natürlich hat man sich dann da auch als Klasse zuerst also man ist ja in de in seinem Klassenkonglomerat. Das waren so die 1. Berührungspunkte, die 1., ich sage mal, Social Media Freunde, die man hatte, waren noch echte Freunde. Also, das waren noch die Leute, die man wirklich draußen kannte.
Okay. Mhm. Okay, richtig spannend. Ehrlich, also das kennt man so ja gar nicht, ne? <giggles> Keine Autokorrektur und so, das kann man sich heute ja gar nicht vorstellen. Okay.
<laughs> Weißt du, das das Interessante ist, ähm, dass ja heute ganz, ganz viel immer über das böse Darknet geschrieben oder gesprochen wird, ne? Böses Darknet, Deepnet, bla bla bla. Was die meisten aber gar nicht verstehen, ist, dass das eigentlich der Ursprungs das war das Ursprungsinternet, ne? Das heißt, das Deepnet, ähm, in das viele heute nicht mal mehr wissen, wie sie reinkommen, so hat das Internet früher funktioniert. Und das war das Internet. Das, was heute, ähm, von vielen genutzt wird, das sogenannte Clearnet, ähm, was im Endeffekt durch Suchmaschinen zusammengehalten wird, das ist ja 'n ganz, ganz kleiner Teil des Internets. Dieses alte Internet ist ja noch da und wird auch immer noch betrieben und es gibt immer noch Webseiten, die du nicht ansurfen kannst, ähm, wenn du sie nicht ganz genau schreibst. Die befinden sich dann halt im Deepnet und im Deepnet funktioniert keine Suchmaschine. Das ist alles noch da. Ich sage mal so, die junge Generation wurde nur verwöhnt durch Google.
Mhm. Okay. Mhm. Und d Okay. Und hast du dann jetzt auch richtig mitbekommen, wie man quasi von diesem clear ne, äh, von dem Darknet auf dieses Clearnet übergegangen ist, wie du das grade gesagt hast. Also, habt ihr selber in d ihr als in deiner Jugend halt auch das Dark Web mal ge also genutzt?
Das hat die das hattest du automatisch. Also, das hieß ja nicht Darknet. Das hieß nicht Darknet. Es w es hat also, ich glaube auch, dass das Wort Darkne also es ist sowieso 'n Kunstbegriff, ne? Ähm, das, was da stattfindet, ist im Endeffekt, man bewegt sich außerhalb des Clearnets ins Deep Deep Web, ähm, und dort hast du sogenannte Onion Roots, also das sind einfach Domains, die ganz kryptisch sind, ne? Also das da steht nicht, was weiß ich, äh, Studi.vz oder was auch immer, sondern das sind ganz, ganz kryptische, ähm, Domains. Und da kommst du nur hin, wenn jemand anders dir den Domain gesagt hat, weil ansonsten findest du die halt nicht. Ähm, und d wir sind wir haben das ja nur benutzt, weil es gab ja nichts anderes. Und dann kamen ja solche Sachen wie, mit einmal wie StudiVZ, dann gab's diese Domains mit einem Mal, diese richtigen. Und was es dann mit einmal gab, gab's so die ersten Suchmaschinen, wobei Google ja noch nicht mal die 1. war. Es gab ja vorher noch „Netscape“ und „Netscape Navigator“ und diese ganzen Browser, ähm, die im Endeffekt angefangen haben, das Internet zugänglicher zu machen. Es wurde ja einfach nur es wurde einfacher in der Bedienung. Und das ist, äh viele gucken und hö hören sich immer überrascht an, wenn man so über das Deepnet oder Darknet spricht und denken: „Oh, die waren ja früher alle in dem bösen Bereich unterwegs.“ Nein, nein, nein, nein, nein. Das Darknet heißt nur Darknet, weil es eben Leute mittlerweile verstanden haben, dass da so viele gar nicht mehr hinkommen und deswegen haben sie da ihren ihren Schund da abgeladen, ne, und deswegen Darknet. So, aber im Deep Web gibt es ja auch noch hochinteressante Informationen und Seiten, immer noch. Immer noch interessantere Seiten, als teilweise in der Öffentlichkeit zu sehen sind.
Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ähm. Welche denn genau zum Beispiel?
Ähm, es gibt aus meiner Sicht ja ganz, ganz hochinteressante News Portale, ne, die halt, ähm, relativ wertungsfrei arbeiten. Es gibt aber auch total geile Fachforen da, ne? Also wirklich, wenn wenn man sich so 'n bisschen mit Technik auskennt oder in der Branche unterwegs ist, ähm, dann i ist es das eine, sich in öffentlichen Foren zu bewegen, die im Clearnet sind, die eh relativ häufig mit Werbung überladen sind oder die von irgendwelchen Firmen gesponsert werden und dadurch ist die Meinung etwas verfälscht in den Foren. Oder du nutzt halt wirklich so ganz, ganz freie Meinungsforen im im Deep Web, wo es eben keinen mehr Beeinflussung durch durch Firmen gibt, durch Nachrichtenportal et cetera gibt. Also ist schon ist schon 'ne andere Welt. Ähm, sie ist vielleicht etwas roher
Okay. Mhm.
weil eben unkontrolliert, aber dafür viel mehr. Viel, viel mehr.
Mhm. Ja, vielmehr im Sinne von I Informationen und Möglichkeiten oder Transparenz?
Ja. Hm, Transparenz ist, glaube ich, so gut wie gar nicht gegeben, weil du nie weißt, wer da wirklich hinter steckt. Ähm, aber es gibt viel mehr Informationen. Ne, man muss natürlich unterscheiden. Also diesen da diesen bösen Anteil wirklich außen vor gelassen, ne, ich glaube, damit will auch eigentlich keiner was zu tun haben in Wirklichkeit, außer die ganzen Verrückten, ne? Aber so einfach die Tatsache, dass du da halt Informationen findest, die vielleicht auch schon lange veralte oder die lang äh, die alt sind, ne? W äh, die wirklich aber gepflegt werden und so. Also es ist einfach die ganz, ganz spannende Welt. Man muss sich damit einfach mal beschäftigen.
Ja. Mhm. <giggles> Ja, ne, hört sich auch richtig spannend an. Da waren noch echt Sachen dabei, die wusste ich so zum Beispiel gar nicht. Aber wie wie alt also, wie wie ist dann denn der Umgang hm, Umgang, sage ich, der, äh, Umstieg von halt diesem, in Anführungszeichen Darkweb auf dieses Clearnet dann gewesen? Und wie hat sich das dann zum Beispiel auf dein oder euer Alltag eigentlich ausgewirkt, als ihr noch, ich denke mal, jugendlich wart, oder?
Ja. Ja, also ich glaube, das hat sich auf uns genauso ausgewirkt, wie heute die die Smartphones und Co sich auf auf die Jugendlichen auswirken. Wir haben dann nur noch vor gehangen und dieser Umschwung, quasi von diesem, ich sage mal, du kannst Seiten nur ansurfen, wenn du die Domain kennst, hin zu, wir sind jetzt im Clearnet und irgendwie alles ist sofort erreichbar. Das kam durch diese ganzen Browser, die die damals auf 'n Markt gedrängt sind. Na, heute kennen die meisten, glaube ich, nur noch Safari und den Internet Explorer und vielleicht noch Google Chrome. Ähm, damals gab es aber zum Beispiel den Netscape Navigator. Das war so 'n Browser, der der, ähm, wurde auch mit CDs ausgeliefert. Ähm, da wurde sehr viel Fernsehwerbung für gemacht. Den gibt's heute gar nicht mehr. Die Firma ist auch, glaube ich, eingestampft worden. Ähm, aber die haben das so auf die die haben das so richtig hingekriegt quasi, dass jeder immer und überall sofort schnell Zugriff hatte. Und wir als Jugendliche, wir haben da Tag und Nacht vor gehangen. Also, wenn heute 'n Erwachsener aus der Zeit sagt zu seinen Kindern: „Äh, ihr nutzt aber Smartphone und, ähm, ihr nutzt aber, ähm, hier Social Media den ganzen Tag, das ist viel zu viel.“ Ey, packt euch an die eigene Nase. Als ihr das Internet zum 1. Mal hattet, habt ihr da auch nur 24 7 davorgehangen.
Ja. Okay. Mhm. Ah, okay. Mhm. Kannst du dich also das, ähm, werde ich mir merken. <laughs> Kannst du dich denn, als du deinen 1. Computer oder deinen Laptop gekauft hast? Und was du dann damit gemacht hast?
<laughs> Oh ja. Oh ja! Ähm, mein 1. Computer war ein 486er, ähm, PC mit 16 Megabyte RAM. Das ist, ähm, also heute j jedes Handy hat tausendmal mehr Leistung. Ähm, das Ding war richtig teuer, mit Monitor und allem drum und dran.
Ja. <laughs> Okay. Ja.
Also das war mein 1. richtiger Computer. Da davor hatte ich auch mal 'n C 64 und Amiga 500, aber das ware ja Spielegeräte. Und ich werde nie vergessen, ins Internet kam man da ja damals noch über ein Modem, das ganz komische Geräusche von sich gegeben hat.
Mhm. Mhm.
Und ich musste ein Telefonkabel von meinem Zimmer zur Telefondose meiner Eltern legen und dieses Telefonkabel war 50 Meter lang und ging einmal durchs gesamte Haus. Und immer wenn ich das eingesteckt habe, konnte ja auch keiner mehr telefonieren. Zack! Ende aus, Micky Maus. Ich war im Internet.
Oh.. <laughs> Und, was hast du dann da Also, heute gibt's ja so was wie YouTube, und Instagram, und, ja, äh, TikTok. Und wie wie wie war denn dann dein Social Media einfach damals?
Da da gab's das noch gar nicht. Was wir gemacht haben mit diesen Geräten, und das ist so idiotisch, wenn man drüber nachdenkt... Was wir gemacht haben ist, von Filesharing-Plattformen haben wir uns, ähm, Musikdateien runtergeladen von aktuellen Hits. Ist heute tödlich verboten, ne? Ist halt, Urheberrechtsverletzung. Ich weiß gar nicht, wie das damals gehandhabt wurde. Ich glaube, das war auch schon nicht so ganz schön und erlaubt. Aber da äh, aufgrund der Technologie ist ja da keiner hinter gekommen. Muss man ja ehrlicherweise so sagen. Ähm, aber das hat halt auch ewig gedauert, ne? Es hat ewig gedauert mal 1, 2 Lieder da runterzuladen. Heute, machst du Spot heute würde da keiner mehr auf die Idee kommen erst mal so was zu machen, weil es gibt Spotify. Wozu sollte ich mir Dateien kopieren? Gibt Spotify, ist eh alles da. Und es ist sofort da. Und es ist in millionenfacher Weise da. Und früher hast du dich drüber gefreut, wenn du nach 'ner Stunde 3 Lieder hattest.
Mhm. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also war dann so quasi dein, ähm, Vergnügen einfach ja oder euer Vergnügen, einfach Lieder runterzuladen? Mhm.
Ja, tatsächlich, runterladen und teilen, ne? Also die dann irgendwie noch jemanden aufm Schulhof zu geben, ähm, dass der sich die auch anhören konnte. Das das war so ich glaube, das war das, was wir am meisten gemacht haben.
Ah, okay. Mhm. <giggles> Richtig interessant. Bestimmt dann auch runterladen und dann auf, zu ziehen iPod dann, äh, drauf tun? Ah, okay, okay.
Äh, iPod gab's noch nicht. <laughs> <giggles> Ähm, wir haben die, äh, Dateien entweder noch auf auf Disketten gespeichert oder auf C auf CDs, also auf CD-ROM gebrannt, ja.
Ah, okay, ja, ja, ne, da habe ich auch schon mal was von gehört. Richtig interessant. <laughs>
Oh Gott. Ich komme mir grad so alt vor, ne, okay.
Ne, ne, ach nein Quatsch, das ist doch sehr interessant. Aber wie seh wie sah es denn dann zum Beispiel mit Spielen aus? Also, ich wa weiß ja, dass ich glaube, „Counter-Strike“ zum Beispiel sehr alt ist und mehr weiß ich auch nicht. Wie wie seid ihr dann zum Beispiel auf Spiele gekommen oder habt ihr überhaupt gespielt?
Ja. Ja. Tatsächlich, also als als die Computer dann noch 'n bisschen besser wurden also, das Spiel gab's schon immer, ne? Also, ich glaube so die 1. Computerspiele, die viel gezockt worden sind, waren so „Doom“, „Counter-Strike“, äh, kam 'n bisschen später. Ähm, bei mir war es tatsächlich „Call of Duty“ und ich musste darüber so schmunzeln, weil ich habe irgendwie gestern oder vorgestern habe ich 'ne Fernsehwerbung gesehen, dass da wieder schon 'n neuer Teil von „Call of Duty“ kam oder kommen soll. Ähm, und den meisten ist gar nicht bewusst, wann das Spiel mal angefangen hat, ne, das war, ich glaube, Ende der 90er kam der 1. Teil raus und wir haben das gesuchtet wie die Wahnsinnigen, ähm, weil man da auch zum 1. Mal im Netzwerk gegeneinander spielen konnte, ne? Also man konnte miteinander spielen, das das war neu, das war komplett neu. Und dann haben wir natürlich unsere Computer untern Arm gepackt, in Anführungszeichen. Also die Dinger waren halt riesengroß, ne? Dann musstest du schon Mama Papa fragen: „Könnt ihr mal könnt ihr mal Kofferraum aufmachen? Ich will zu meinem, äh, Schulfreund fahren.“ „Wieso nimmst du deinen Computer mit?“ “Ja, wir wollen gegeneinander zocken.“ So, und dann hat man die Computer nebeneinander gestellt und miteinander verbunden und dann hat man gegeneinander gezockt.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ey, hört sich richtig also ich weiß nicht, so nostalgisch, so richtig cool an, keine Ahnung. <laughs>
Das das war auch cool. Das war auch cool. Und ich habe das bis in meine, äh, meinem ich w war halt beim Militär, und ich habe das bis in meine Militärzeit, äh, gemacht, und wir haben das tatsächlich mit 20 Soldaten im Gruppenkeller hatten wir alle unsere Computer nebeneinander gestellt und haben gezockt. Damals haben wir dann Counter-Strike
Ja. Ja. Richtig spannend. Also, dass das Internet, also die Internetverbindung oder Leitung da auch mitgemacht hat, ist doch auch richtig schön.
Die ja, ah, das musst du dir anders vorstellen. Es gab keine Internetleitung, die wir genutzt haben. Wir haben ja eine eigene Leitung aufgebaut. So, das können die meisten heutzutage gar nicht mehr. Wir haben eine eigene Leitung nur für unser Spiel aufgebaut.
Ah, okay. Ja, tatsächlich, da kann ich mir zum Beispiel grade nix drunter vorstellen. Aber vermisst du denn zum Beispiel auch die Zeit von damals, oder bist du schon mit heutigem Social Media zufrieden?
<laughs> Ich finde das also ich find's gut, tatsächlich. Ähm, man muss Abstriche machen, ne? Also kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Ähm, man muss sicherlich die Leute ausbilden und schulen, wie man wirklich damit umgeht, aber ansonsten ist das das ist die richtige Entwicklung zur richtigen Zeit, ne? Also ich finde das schon gut.
Mhm. Mhm. Okay, und vermisst du dann auch die, ja, Zeit von damals nicht so?
Ja, manchmal schon, ne? Also, die Computerspiele fand ich damals besser als heute, aber ansonsten, ähm, nö, ist eigentlich okay so.
Mhm. Mhm. Verstehe. Wie du, auf jeden Fall also, äh, richtig spannend. Also, da waren viele Sachen dabei, die ich so noch gar nicht wusste. Und, äh, ja, <laughs> danke dir auf jeden Fall für das nette Gespräch.
<chuckles> Sehr gerne. Es hat auch Spaß gemacht und danke, dass du zugehört hast.
Ja, gerne doch. Kein Problem. Bis bald. Tschau.